हाँ, मतलब देखिए हम लोग लड़के हैं तो
जी।
हम लोगों से तो वैसे भी लोग थोड़ा-सा घबराते हैं और खासकर बच्चे रहते हैं अ, शादीशुदा जो लोग होते हैं उनसे तो एक बार आदमी हँस के बात भी कर लेता है, हम लोगों से तो पता नहीं लोग क्यों डरते हैं बात करने से।
जी। जी। जी, जी, जी, जी।
और कुछ बहुत दोस्त बने हैं, हाँ, 2-3 जो कि अपने पढ़ने वाले के साथ में थे, वही सब दोस्त बन गए और बड़े अच्छे दोस्त बन गए, अभी भी उनसे हम जुड़े हुए हैं, वो भले ही अलग जगह के हैं, 1 ही बार मिले हैं मगर हर त्योहारों में, हर समय एक-दूसरे को अ, विशेज़ भेजना। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा जो चीज़ें होती हैं उसी तरीके से ये जो आपने एक तरीका बताया ये भी एक उनमें से बहुत अच्छा तरीका होता है, कि लोगों से आप बातचीत करने लगते हैं, थोड़ा आपका जो मन होता है वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। और जो आपका गुस्सा होता है वो भी एक संभल जाता है। और अ, आप कहीं जा रहे होते तो उसके चलते हुए जो आपको चीज़ें होती हैं वो भी आपको कहीं न कहीं समझ में आने लगती हैं कि जहाँ आप जा रहे हैं उसमें वहाँ पर क्या चीज़ें किस त किस तरीके से काम होता है। हुँ।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
हाँ जी। जी। जी, जी, जी, हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा इसके बारे में। कभी-कभी ना एयरलाइंस जो कंपनियाँ होती हैं मुझे लगता है कि उन्हें अ, सही जो भी सुविधा है वो देना चाहिए, जब लोगों को प अ, तकलीफ होती है इसके बारे में रेलवे या एयरलाइन कुछ भी आप ले लीजिए। जो कंपनियाँ वहाँ पे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अ, अपनी जो कंपनी है उसको बेहतर बनाना चाहिए, जैसे कि सही अ, टाइम के बारे में जानकारी देना चाहिए कि कब आएगी ट्रेन या कब अ, फ्लाइट आएगी। और अ, सही अ, ज जो भी बात है स्पष्ट से बता दे तो, हम भी अपना काम अ, प्लान कर सकते हैं, है ना? तो हाँ जी थोड़ा कभी अगर देरी हो, तो थोड़ा पानी का इंतज़ाम कर दो, या खाने-पीने का जो मैनेजमेंट है मुझे लगता है कि उन्हें इंतज़ाम करना चाहिए, यात्रियाँ क्योंकि परेशान हो जाते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े-बूढ़े भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि यात्रियों का ध्यान रखना उनका अ, जो काम है वो जी, जी, जी बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है क्या अ, ये जो रेलवे और एयरलाइन की कंपनियाँ हैं, कुछ कर सकती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए?
जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल, सही बात। हाँ। बिल्कुल, सही बात आपने बोली। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ। कर्तव्य है ये। हाँ। हुँ। जी। अब देखिए अ, मैं रेलवे में तो नहीं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें कर सक कर किया जा सकता है। मगर हाँ, एयरलाइंस में चीज़ें बिल्कुल की जा सकती हैं अ, कि आप जो भी यात्री लोग हैं, जो भी हैं उसमें, उनको आप अपनी तरफ से कुछ कॉम्प्लिमेंटरी दे दीजिए।
जी। जी। जी। जी। जी।
अ, जैसे कि अ, मैं बैठा नहीं हूँ मगर एक बार मैंने उसमें आपका अ, एक अ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस फ्लाइट का, बस एक ही बार अपने जीवन में अभी तक बैठा हुआ हूँ, वो जो एक दुबई के लिए कोई फ्लाइट जाती है, बड़ा उसका नाम है।
जी। अच्छा। दुब दुबई एयरलाइंस?